Äh, da hat's unheimlich viele Touristen halt so ganz bekannt, ne?
Mhm.
Und der hat jetzt eine Verordnung erlassen, dass wenn du noch weiterhin Selfies da machst und zwischen gewissen Uhrzeiten in seiner Stadt kriegst du, glaube ich, 'ne 500 € Geldstrafe.
Ja. Ah, okay.
Weil die Leute, wie bekloppt mitten auf der Straße machen sie da ihre blöden Selfies und die Leute, die da wohnen, können nicht mehr zur Arbeit fahren. Und irgendwann hatte der die Schnauze voll und er hat jetzt gesagt: „Okay, keine Selfies mehr.“ Fand ich toll.
Ja. Verständlicherweise. <chuckles>
Gut für ihn.
Ja. Wenn da wenn das alles so durchgeht und das auch klappt und und 'n gutes Ergebnis erzielt wurde, ja, warum nicht, ne?
Du, mach das mal mit 'n paar Leuten. Das spricht sich schnell rum und ich die haben mit Sicherheit auch überall Schilder aufgestellt. „Ja, hier gibt's jetzt einfach keine Selfies, Ende, aus, an.“ Da äh, weißt du, jeder da mit seinem Influencer-Ding und seinen Stöckchen und seinem ganzen Kram, ja, und rennt da in die Straße rein und in den Verkehr und ja, und Leute sind auch einfach genervt von dem ganzen Gehabe und Getuhe anstatt sich auf das Schöne zu konzentrieren.
Mhm. Ist okay. Also ich habe wirklich Ja, ja, genau. Mhm. Ja, weil die Leute manchmal nicht nachdenken, ne? Die denken dann nicht mehr nach und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Es es gibt so 'ne sehr, sehr große Düne.

Genau und auch so weißt du, so so Riesengruppen, das finde ich auch ganz schrecklich, wo dann so einer da vorne wegrennt und 30 hinterherstampfen, das ist auch nicht so gut.
Ja, habe ich auch noch habe ich auch noch nie gemacht habe ich noch nie gemacht. <giggles>
Na ja, das sind alles so Dinge, wo man sich dann denkt, okay, äh, wenn da jetzt e also, ich habe es grade so in Spanien und so schon gesehen. Das waren dann so viele von diesen Gruppen. Man konnte gar nix mehr sehen. Man konnte nix mehr hören. Es war nicht mehr gemütlich und es hat keinen Spaß gemacht.
Mhm. Ne Ja, macht doch auch eigentlich keinen Spaß. Als Tourist ma würde mir das doch einfach auch schon keinen Spaß mehr machen. Also, weiß ich nicht.
Ne. Ja, 'ne Führung ist ja okay, aber nicht mit 40, 50 Leuten und dann gleich 70 Busse. Das ist halt mit diesen Kreuzschiffen, die kommen dann nur für 'n paar Stunden und dann wollen alle das Gleiche sehen.
Mhm. Ja, genau, genau, die haben ja eh schon den Zeitdruck und, äh ja, ja, genau.
Mhm.
Mhm.
Aber Tourismus kann ja auch durchaus positive Seiten haben. Äh, also, was kann jetzt so an Völkeraustausch, ne? So.
Ja, um um, äh Ja, oder auch ein bisschen, äh, Wohlstand in in 'ne Region bringen, wo v wo vorher vielleicht nicht, äh, viel los war, ne?
Ja.